ค่ะ ใช่ไหมคะ ถ้าอย่างงั้นคุณพ่อก็จะ อ่า ไม่สามารถที่จะบอกว่า เฮ้ย เราแค่หอบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะ อะไรอย่างงี้เนาะคะ โอ้โฮ ค่ะ
ใช่ ใช่ ใช่ ก็คือ อ่า เรื่องหอมเดี๋ยวแม่จัดการ งั้นเรื่องตากพ่อจัดการแล้วกัน ส่วนเก็บก็ เก็บ ช่วยกันค่ะ ถ้า ถ้าคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งเก็บก็ อา เดินไปเก็บช่วยกัน แล้วก็เอาลูกเนี่ยแหละค่ะ แบ่ง แบ่งงานให้คุณลูกด้วยนะคะ <laughs>
อืม ค่ะ อืม แล้ว อย่างงี้ เคยมี อ๋อ หมายถึงว่าลูกก็มีส่วนร่วมด้วย อย่างงี้ใช่ไหมคะ อุ้ย ดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก ๆ เลยนะคะ อย่างงี้ แล้วอย่างงี้ค่ะ อยากจะรู้เหมือนกันว่า เคยมีสักปัญหา ไหม คะที่แบบว่าไม่เข้าใจกัน หรือว่าไม่ พอใจกันนะคะ ในเรื่องของงานบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ ในการแบ่งงานแบบเนี้ยเคยมีสักครั้งไหมคะ?
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ